हुँ, जी। मैं आपको मतलब अ, कैसे बताऊँ क्या होता है ना कई बार हम ऐसा सोचते हैं मैं तो बहुत ऐसा सोचती हूँ ना कि मैं ना ये कर लूँ वो कर लूँ। और देखिए ना मैं बचपन से ना अ, अच्छी रही हूँ मतलब अ, स्टडीज़ में काफ़ी अच्छी थी, स्कूल में के टाइम पे और फिर मैं बहुत कोकुलर एक्टिविटीज़ किया करती थी स्कूल में। अ, अम तो क्या होता था ना कि मैं स स्टार्टिंग से मुझे लगता है कि मैं मल्टीटास्किंग रही हूँ क्योंकि मैं भरतनाट्यम नृतिका भी थी और अभी मैं मेडिकल स्टूडेंट भी हूँ।
जी। हुँ।
तो वो चीज़ें हो जाती हैं ना कि मैं सब कुछ सोचती हूँ ना कि सब कुछ मैनेज कर लूँ कहीं न कहीं। ये काम भी कर लूँ, वो काम भी कर लूँ पर मैं उसके बाद ना कभी-कभी अ, कुछ नहीं कर पाती। अ, कई बार तो ऐसा होता है कि करने का एकदम मन नहीं करता है और कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ न कुछ काम अधूरा रह जाता है। मैं सोचती हूँ कि मैं ये करूँ, वो करूँ बहुत सारे काम स्टार्ट कर देती हूँ और उसके बाद ना फिर मन नहीं लगने लगता है मेरे को उस काम में या फिर एकदम ना वो परेशान हो जाती हूँ कि हर चीज़ में बैलेंस नहीं बन पाता। तो उसके कारण मेरा काम जो होता है ना वो च अधूरा छूट जाता है।
हुँ। जी। जी, बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ आपकी बात क्योंकि देखिए कहीं न कहीं मुझे भी लगता है आपकी आदत सी बन चुकी है। कि मैं हर चीज़ कर लूँगी, हर चीज़ कर लूँगी करने वाली। तो ठीक है मैं आपको कुछ सलाह देने से पहले कुछ ज जानना चाहूँगी कि क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मतलब आप कौन-से काम ऐसे एक साथ करने की कोशिश करती थीं? और मतलब करती कोशिश तो करती थीं लेकिन कौन-सा काम अधूरा रह जाता था? ऐसा कुछ बताना चाहेंगी? जी।
हाँ जी, मैं बताती हूँ। आप मैं ना अभी जैसे मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, ठीक है। तो मैं मेडिकल की जब अ अ, मतलब जब मैं तैयारी कर रही थी ना तब मैं सोच रही थी कि मैं भी मदद करूँगी या ये और भी चीज़ें करूँगी। मतलब होता है ना सब बच्चे सपना देखते हैं कहीं न कहीं, तो जैसे ही मैं मेडिकल अ, फील्ड में आई जब मैं कॉलेज आई तो मैंने सोचा कि ठीक है, तो मेरे जितने नोट्स वगैरह बाकी थे ना तो मैंने टेलीग्राम पे उसका चैनल बनाया। बहुत सारे स्टूडेंट्स फिर मैंने इंस्टाग्राम आईडी भी बनाई थी, इसके लिए क्योंकि मेरी पहले से आईडी थी बट मैंने ऐसा बनाया था ना कि मैं अपना डेली र लाइफ उसमें डालूँगी और वो कंसिस्टेंसी रखूँगी कहीं न कहीं। वो सब कुछ दिखाऊँगी कॉलेज लाइफ पे पर पता है एक् एक्साइटेड बहुत थी कि दिखाऊँगी सब कुछ करूँगी बट ना मैनेज नहीं हो पाता। फिर बहुत बार ऐसी भी चीज़ें होती है ना कि कभी आपका मूड खराब हो क्योंकि आप नए नए कॉलेज में आए हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप नहीं दिखा सकते कहीं न कहीं सोशल मीडिया पे क्योंकि देखिए सिर्फ़ फैमिली वाले सब लोग देखते हैं, है ना? तो बहुत चीज़ें ऐसी होती है और दिमाग उस समय भी काम नहीं कर रहा होता क्योंकि बहुत सारी अ, नई-नई चीज़ें आप देख रहे हो, नई-नई चीज़ें सीख रहे हो तो सब कुछ काम नहीं कर पाता तो उस समय ना मैं सोचती तो थी कि अ, मैं पूरा रोज़ का ब्लॉग डालूँगी ये डालूँगी या फिर मैंने मेरे जो नोट्स थे ना तो मैं सोचती थी कि मैं कुछ बच्चों में वो टेलीग्राम मैंने बनाया ग्रुप भी बनाया मैंने उनको कुछ अ, कुछ दिन तक पढ़ाई, पढ़ाई भी कहीं न कहीं मेरे जो नोट्स थे उनसे या फिर ऐसे भी बट वो ना कंटिन्यू नहीं मैं कर पाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ। सब कुछ एकदम अ, मैनेजेबल सा है ना मैं रूटीन भी बनाने की कोशिश करती हूँ फिर भी नहीं हो पाता मुझसे।
जी। जी। हुँ। जी। <chuckles> जी। बिल्कुल। उम, जी। <clears throat> जी। जी बिल्कुल, मैं समझ सकती हूँ और मै दूसरी चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि क्या मतलब आप ये कितनी बार ये समस्या का आपने सामना कर चुक अ, किया है? और क्या ऐसा कुछ हुआ है कि मतलब समय पर हो गई हो या नहीं हो पाई हो या कोई डेडलाइन आपने जैसे डिसाइड की थी कि मैं ये करुँगी बट वो मिस हो गई हो? ऐसा कुछ हुआ था? जी।
हुँ, बिल्कुल। देखिए न कई बार ऐसा होता है न मेरे साथ अ, कि मैं कोई काम को न बार-बार टाल रही हूँ क्योंकि चलो ठीक है बाद में कर लेंगे। देखा जाएगा बाद में कर लेंगे। और इसलिए पता है पता है क्या होता है न एग्ज़ाम से पहले न मतलब पहले सोचती हूँ कि इस बार तो कुछ हो जाए इस बार तो एग्ज़ाम में टॉप करना है, कुछ करना है। इतना पढ़ लूँगी <chuckles> और फिर न नहीं कर पाते और फिर पता है लास्ट के एग्ज़ाम से 1 दिन पहले 2 दिन पहले पूरी रात-रात भर जग करके मेरी मम्मी भी बोलती है पहले तो तुझसे पाया नहीं जाता। अब एग्ज़ाम से पहले <chuckles> हाँ। वही, वही। एग्ज़ाम का हो या चाहे कोई भी कार्य हो पता है कुछ भी होता है न जैसे अ, पापा कुछ बोल देंगे कि ये करना है ये बिल भरना है या कुछ भरना है। मेरे को याद नहीं, मैंने बोला अरे ठीक है भर देंगे, कल भर देंगे, परसों कर देंगे और उसके बाद न वो लास्ट में जब तक मैं डाँट ना खा लूँ न तब तक वो क काम पूरा नहीं होता। तो वो हो गया है बहुत ज़्यादा मेरे साथ कहीं न कहीं तो डेडलाइन पे तो मैं पहुँच और पता है मुझे ऐसा बचपन से ऐसा करते-करते न मेरी आदत ऐसी हो गई है। अब मुझे लगता है न कि मेरा डेडलाइन के समय ही मेरा दिमाग ज़्यादा चलता है। पता है मैं आपको बताती हूँ कि कोई चैप्टर मुझे 2 महीने से समझ में नहीं आ रहा है। मैं टीचर्स के चक्कर लगा रही हूँ फ्रेंड्स से समझने की कोशिश कर रही हूँ, नहीं समझ में आ रहा है। पर वो एग्ज़ाम से 2 घंटे पहले भी कोई अगर समझा दे न तो प पूरा, <laughs> पूरा-पूरा।
अच्छा। <chuckles> <laughs> जी। <chuckles> एक दिन पहले ही सब होती है एग्ज़ाम की पढ़ाई तो। जी। हाँ, हाँ। <laughs> जी। जी। उ जी। <chuckles> जी। सब समझ आ जाता है। <laughs> जी, ये तो हम लोगों ने भी किया है। आप पता है? किसी से भी पढ़ लो, कहाँ से भी पढ़ लो नहीं समझ में आएगा। लेकिन जो एग्ज़ाम के आधे घंटे पहले जो बच्चे कॉपी लेके पलटते हैं ना, उसमें एक दूसरे को बता देते हैं सब समझ आ जाता है। आंसर एग्ज़ाम के 2 मिनट पहले ही बात करेंगे कि ये इसमें ये आंसर लिख के आना है। वो तो तुरंत समझ में आ जाएगा। वो होती हैं चीज़ें और मैं समझ सकती हूँ कि आप किन हालातों से गुज़र रही हैं। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि क्या मतलब ऐसा आपके कौन-कौन से काम हैं जो अधूरे रह गए हैं? और जो कहीं न कहीं आपको कहीं न कहीं नकारात्मक लगे हैं कि आपको उनसे नेगेटिव फीडबैक मिला है? या ऐसा मतलब कुछ रहा है कि मतलब आप काम नहीं कर पाए हों तो बहुत कुछ आपको उसके मतलब होए गे कौन्सिक्‍वन्सेस झेलने पड़े हों ऐसा कुछ चीज़ें नकारात्मक चीज़ें उन त उसकी आपको झेलनी पड़ी हों ऐसा कुछ? जो काम अधूरा रह गया था आप नहीं कर पाए हों? जी।
हाँ। <laughs> <chuckles> अ, हुँ, हुँ। जी। उम, जी। अ अ, बहुत, बहुत सारे ऐसे काम मुझे लगता है न कि हैं जो मैंने अधूरे छोड़ दिए कहीं न कहीं, है ना। अ, मैंने बीच में न अ, कुछ स्किल्स सीखी थी मैंने, मैंने पियानो अ, बीच में सीखी थी क्योंकि मैं गिटार बजाती हूँ, तबला वग़ैरह सब अ, मैं बजाती हूँ। तो मैंने सोचा था न अ, कि वायलिन सीखूँगी और मैं पियानो जब अ, पहले बीच में न मैंने प पियानो सीखा था स्टार्ट किया था फिर से। क्योंकि मैं बचपन में सीखी थी। बट फिर बीच में न वो कुछ साल तक मेरा छूट गया था तो मैंने सोचा था कि फिर से कंटिन्यू करूँ। बट वो कंटिन्यू नहीं हो पाया मेरे से और वो बीच में छूट गया। उसके बाद फिर मैंने वायोलिन का सोचा कि चलो वायलिन अब सीखना स्टार्ट करते हैं क्योंकि वो भी मैं बताती हूँ किसी को देख कर के ही सीखना स्टार्ट किया था। वो बड़ा अच्छा बंदा बजा रहा था तो मुझे लगा कि यार मैं भी बजाती हूँ। तो वो चीज़ रहा रहा है मेरा स्टार्टिंग से कहीं न कहीं। तो और भी मुझे लगता है न कि ये जो दवाब कभी-कभी मैं महसूस इस चीज़ का करती हूँ न कि रिग्रेट रह गया है क्योंकि मैंने जो ट अ, टेलीग्राम पे जो चैनल बनाए या कुछ बच्चे जो मुझे मिले कहीं न कहीं। वो बच्चे हमेशा पता है मैंने जो उनको च कुछ चैप्टर्स पढ़ाएँ, उनको समझ में जो भी आए तो वो हमेशा बोलते रहते हैं कि दीदी आप अपना नोट्स भेजिएगा, दीदी आप ये कीजियेगा। आप मुझे क्वेश्चनंस पेपर बना के भेजिए। और पता है मुझे इस चीज़ का बहुत रिग्रेट होता है कहीं न कहीं उनके इतने सारे मैसेजेज़ रहते हैं और मैं रिप्लाई नहीं कर पाती क्योंकि मैं खुद का ही समय नहीं निकाल पा रही हूँ तो मैं उनको क्या समय दूँ वो चीज़ हो जाता है। तो मुझे न कभी-कभी बहुत रिग्रेट लगता है किसी-किसी के अ, मतलब अगर मैं चैट देख लेती हूँ न कि उन्होंने ऐसा लिखा है या फिर बाद में बुरा सोच रहे हैं मेरे बारे में। तो मुझे अफ़सोस भी होता है कि क्यों नहीं मैं मैनेज कर पा रही हूँ सब कुछ ये मल्टीटास्किंग और उसके कारण मेरा काम अधूरा रह जा रहा है कहीं न कहीं।
अच्छा। जी। अच्छा। उ हुँ। अच्छा। उम, जी। <chuckles> अच्छा। जी। जी। हुँ, हुँ। <chuckles> जी। जी। उम, जी। जी बिल्कुल मैं स समझ सकती हूँ। तो क्या कभी ऐसा मतलब जैसे आप नहीं कर पाए तो क्या आपको कोई चीज़ ऐसे मतलब फ़ोर्स नहीं किया कि चलो इस बार नहीं किया अगले बार मैं ज़रूर करुँगी? आपको कभी मजबूर नहीं की जो डेडलाइन या जो काम आप नहीं पूरे कर पाए? कभी आपको मजबूर नहीं किया उन कामों ने कि नहीं अब मुझे करना है? जी।
हाँ, बिल्कुल। एक बार क्या हुआ था अ, कि मुझे कोई प्रोजेक्ट मिला था बेसिकली और उसमें मुझे रिप्रेजेंट करना था और उसके अ, मैंने न कंप्लीट नहीं कर पाई थी। चा कुछ भी था मैं फ्रेंड्स लोगों के साथ मस्ती-वस्ती जो भी कर रही थी। अ, मैंने सोचा था कि कर लूँगी लास्ट मोमेंट पे ये और मेरी न तबियत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी लास्ट मोमेंट पे मतलब एक रात दिन पहले। तो मेरे पास समय भी नहीं था और मैं नहीं कर पाई थी उसको कंप्लीट, तो उसके कारण न मेरे ग्रुप वाले जो भी थे उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा डाँटा। उनसे तो बातें सुनी ही सुनी प्रोफ़ेसर से भी सुनी घोर बेइज्जती हुई पूरे क्लास में वो सब अलग हुई हुई। तो उस समय मुझे लगा कि नहीं यार! ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जो मेरी आदत है न वो बहुत खराब है। ये जो हर चीज़ करने की आदत है न किधर भी मुँह मार के उधर भी मुँह मार के हर काम कर लो। वो चीज़ कहीं न कहीं मुझे बहुत अ, परेशान करती है।
अच्छा। जी। अच्छा। जी। हुँ, हुँ, हुँ। <chuckles> जी। जी, बिल्कुल। अब मैं समझ चुकी हूँ आपकी बातों को, कि आपकी आपने क्या-क्या फेस किया है, पहले भी या अभी भी कभी-कभी हो जाता होगा आपके साथ, ये तो ज़ाहिर-सी बात है। तो मैं आपको देखिए यही कहना चाहूँगी देखिए, कभी-कभी होता है ना, कि हम सोचते हैं हम मल्टी-टास्किंग हैं, हम हर चीज़ कर लेंगे, हर चीज़ मैनेज कर लेंगे। लेकिन वो ह और हमें लगता है कि अगर हम ये सब करेंगे ना, तो हम कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा अपने आपको, एक तरह से बोला जाए प्रोडक्टिव मानते हैं कि हम बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, हम हर चीज़ कर लेते हैं। लेकिन असल में क्या होता है ना, कि जो हमारे ना ये दिमाग़ की कभी-कभी एकाग्रता भी टूट जाती है। हम एक चीज़ पे, मन हमारा नहीं लग पाता है। हम ये भी चीज़ कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं ये भी कर लेते हैं, हमारा मन मतलब बोलने लगता है, कि ये भी क लाओ ये भी कर लूँ ये भी कर लूँ। तो कहीं न कहीं जो आपकी गति होती है ना, वो भी धीमी हो जाती है, कोई भी काम करने की। क्योंकि आपका जो मन का फ़ोकस है ना, वो बँट जाता है। आप इ इसमें इसमें इसमें 4 काम में जब बँटा के करोगे ना, तो कहीं न कहीं चारों काम आपके रुक जाते हैं। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी, देखिए हमेशा ना, आप जो काम पहले पकड़ते हो या जो काम आपको लगता है कि पहले ये ज़रूरी है। आप पहले उसे पूरा करें, फिर ही दूसरे में हाथ रखें। जैसे आपने बताया, कि मैं बच्चों को नोट्स वगैरह प्रोवाइड करती हूँ। देखिए, ये अच्छी बात है कि आप प्रोवाइड करते हो, लेकिन आप कोशिश ये कर सकती हैं ना कि, दिन में आप एक टाइम बना लीजिए, कि मतलब जब आप अपने सारे काम से फुर्सत हो जाएँगी, 10 बजे, 11 बजे जब भी, सोने से पहले आप एक बार मैसेज चेक कर लीजिए, किन-किन का मैसेज आया है, किन-किन को मैं प्रोवाइड कर सकती हूँ या किन-किन की मैं हेल्प कर सकती हूँ। किनको गाइड कर सकती हूँ। तो एक समय जब आप बना लोगे ना और उसी समय में आप उनकी हेल्प करोगे, तो वो एक काम आपका कहीं न कहीं अच्छे तरीके से पूरा हो पाएगा। और दूसरी चीज़ मैं ये भी बोलना चाहूँगी ना, कि आप एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाइए, कि सबसे ज़रूरी काम क्या है आपके लिए, जैसे आपने बोला पापा बोलते हैं, बिल मतलब कुछ कर दो, तो मैं टालते रहती हूँ। देखिए, टालना अच्छी चीज़ नहीं होती है। आपको कहीं न कहीं देखिए पूरा तो करना ही पड़ेगा ना। तो आप एक काम करिए, कि जैसे हफ्ते में आप एक बार उनके घर में जो भी मम्मी-पापा के काम है, आप वो पूरा कर सकती हैं। एक समय निर्धारित करिए मेरा मा कहने का सीधा-सीधा मानना ये है। कि आप एक समय निर्धारित करिए, उस समय में आप अपने घरवालों के ही काम करिए या खुद के कोई पर्सनल काम हैं, उनको करिए। और दूसरी चीज़, जैसे आपने बताया कि पहले आप कर लेते थे बट अभी नहीं हो पा रहा है, तो मुझे लग रहा है कहीं न कहीं आपका जो फ़ोकस है ना, वो बँट गया है। तो आप कोशिश करिए, कि मतलब डेली 1-1 घंटे हर काम को दीजिए और हर काम के ऊपर ध्यान दीजिए। कि एक अभी, अगर आप एक चीज़ कर रहे हो ना, तो एक ही चीज़ पर ध्यान रहो। क्योंकि मल्टी-टास्किंग कभी न कभी हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव भी डालती है। ये गलत चीजें भी हो जाती हैं, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा चीजें बहुत लोड लो के लोड लेके काम करते हो ना, इकट्ठा 4-5 चीजें करनी है, तो ना आप जो कर रहे हो, वो कर पाते हो क्योंकि माइंड में आपकी बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे वो भी करना है। तो जो कर रहे हो, वो भी सही से नहीं हो पाता है और जो चल रहा है, वो तो छूट ही जाता है, बोला जाए तो। तो पहली बात तो काम को आपको प्राथमिकता देनी चाहिए, कि मुझे पहले ये करना है फिर ये करना है। एक आप अपने दिन में टू-डू लिस्ट भी बना सकते हो, कि ये-ये चीज़ें मुझे करनी है, दिन भर में। तो कहीं न कहीं ये मुझे लगता है, कि आपको मदद करेगा और कोशिश करिए आप छोटे-छोटे काम को ही अपनाइए। बहुत बड़ा काम ले लेंगी ना, तो कहीं न कहीं आप उसको पूरा भी नहीं कर पाएँगी। क्योंकि मल्टी-टास्किंग के चक्कर में हम होते हैं ना, कि उम, बड़े कामों को छोड़ के, छोटे कामों में भी ज़्यादा फ़ोकस करने लगते हैं। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगी, तो कहीं न कहीं जो आपकी मल्टी-टास्किंग की स्किल्स पहले थी, अब नहीं है, जो बिछड़ी हुई थी, वो आप उन्हें पूरा भी कर पाएँगी। तो मुझे लगता है कि मेरी सलाह आपको पसंद आई होगी और उम्मीद है, कि आप इसे ज़रूर फॉलो करेंगी। जी।
बिल्कुल। हाँ। जी। अ, जी, आपने मेरी इतनी मदद की ना और मेरी पूरी बात कहीं न कहीं सुनी और मेरा इतना समर्थन किया। उसके लिए सच में तहेदिल से बहुत-बहुत धन्यवाद। और अब मैं सच में काफ़ी बेहतर महसूस कर रही हूँ, कहीं न कहीं। और आपने जो भी सलाह दी ना, उसकी मैं सराहना करती हूँ और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उसे मैं अपनाने की अपनी ज़िंदगी में कहीं न कहीं
जी। जी।